วันนี้อะค่ะ เราอะมีเรื่องจะปรึกษา ก็คือว่า เราอะเป็นพนักงานคนหนึ่งขององค์กรองค์กรหนึ่งอะค่ะ ทีนี้เนี่ย ในสิ่งที่เราทำ ย หรือว่ามอบหมายคนอื่นน่ะ เราก็อยากจะเห็นความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน หรือว่าเนื้องานของเราอะ ที่เราทำอยู่ เราก็เลยอยากจะปรึกษาว่า จริง ๆ แล้วอะ มันเป็นสิ่งที่เราคิดถูกต้องแล้วใช่ไหม? ในสิ่งที่เราคาดหวัง ทั้งตัวเอง ทั้งลูกน้อง รวมถึงคาดหวังในองค์กรของเราอะ ที่เราทำอยู่เนี่ย มนุษย์ปุถุชน คนธรรมดาอย่างเราเนี่ย ถือว่าเป็นการคาดหวังที่ เอ่อ ถูกต้องแล้วอะ ใช่ไหมอะคะ? ก็เลยอยากจะขอคำแนะนำในแนวคิดของเราว่า เราคิดถูกแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือตรงไหนก็ ที่จะต้องการแนะนำก็ยินดีเลยอะนะคะ ในความคิดที่เราคิดอยู่แบบนี้อะค่ะว่า มันถูกหรือ ผิดอะ? ยินดีรับคำปรึกษานะคะ
อืม อืม อืม อือ ๆ อืม จริง ๆ แล้วเนี่ย ก่อนอื่นเลยเนาะ ก่อนที่เราจะตัดสินว่า อะไรมันถูกหรือผิด หรือว่ามันเห็นสมควรหรือเปล่าเนี่ย บางทีเราก็ต้องมาดูถึงผลลัพธ์ แล้วก็วิธีการก่อนเนาะ ถ้างั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ขอสอบถามได้ไหมครับว่า สิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบันเนี่ย เหตุการณ์ของมันเนี่ย มันเป็นยังไงครับ? ทำไมรู้สึกหนักใจกับมันล่ะครับผม?
ก็เราเองอะค่ะ เราเป็นระดับ manager เรามีลูกน้องอยู่ 4 คน ทีนี้เนี่ย แต่ละคนน่ะ เราก็มอบหมายหน้าที่ของแต่ละคนน่ะ ที่มันแตกต่างกัน แล้วก็ความท้าทายมันก็จะไม่เหมือนกันด้วย ทีนี้เนี่ย ตัวเราเองต้องใช้คำว่า เราก็เลยคาดหวังว่า สิ่งที่เรามอบหมายให้แต่ละคนที่ไปทำเนี่ย มันจะต้องประสบความสำเร็จ คือหมายถึงว่า
อืม อืม
บรรลุเป้าหมาย ต้องใช้คำว่า บรรลุ เป้าหมายในสิ่งที่เราอะเขียนไว้ คาดการณ์ไว้ แล้วก็ตามเวลาที่เราอะกำหนดไว้ด้วย คืออย่างงี้ เวลาที่มันมีงาน 1 งานเกิดขึ้น เราจะเลือกเลยว่า คนนี้เนี่ย เหมาะกับงานชิ้นนี้ คือเราเป็น manager ปุ๊บเนี่ย เราจะ ครีเอต งานขึ้นมา เพื่อให้มาตอบรับกับองค์กร อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่า ตำแหน่งของเรา หรือ อ่า พาร์ต เอ่อ พาร์ต เม้นของเราเนี่ย ใน พาร์ต ของเราเนี่ย มันมีตรงไหนที่มันสามารถเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร แล้วทำให้องค์กรน่ะ ขับเคลื่อนได้โดยที่เกิดอุปสรรค หรือเกิดปัญหาน้อยที่สุด เราก็จะเป็นคน ครีเอต ในเรื่องของเนื้องานต่าง ๆ เพื่อที่จะไปสนับสนุนซัปพอร์ตทีมอื่นด้วย แล้วเราก็จะต้องเลือกคนว่า คนเนี้ยเหมาะกับงานในลักษณะแบบนี้ คนนี้เหมาะกับงานแบบนี้ คนนี้เหมาะกับงานแบบนี้เนี่ย แต่ทุกคนที่เรา เอ่อ assign งานไปให้อะค่ะ มันก็ต้องมีไทม์ไลน์มีระยะเวลาของมันด้วย ทีนี้เนี่ย เราก็เลยจะคาดหวังกับคนเหล่าเนี้ยไว้ให้เขาคิดแบบเรา เห็นแก่องค์กรแบบเรา ทุ่มเทแบบเรา แบบนี้เนี่ย เราคิดถูกแล้วใช่ไหม?
อือ อืม อืม อืม จริง ๆ ตรงนี้เนี่ย ผมก็คิดว่ามัน ก็ ท อาจจะยังไม่ได้ผิดแล้วกันครับ แต่ก็บาง หลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่าง มันก็ยังตัดสินตรงนี้ไม่ได้เนาะ อันเนี้ยขอสอบถามเพิ่มเติมได้ไหมครับว่า สิ่งที่คุณคิดตอนเนี้ยคุณได้มีการเอาไปปรับใช้แล้วหรือยัง? แล้วพอเราเอาไปปรับใช้เนี่ย คือเราได้ฟีดแบ็กยังไงกลับมาบ้างไหมครับ? อาจจะเป็นจากหัวหน้าที่อยู่สูงกว่าเรา หรืออาจจะเป็นคน ที่เราเข้าไปดูตรงเนี้ย เขามีฟีดแบ็ก หรือว่าผลลัพธ์ของการทำงานเนี่ย มันเป็นยังไงบ้างพอจะเล่าให้ฟัง ได้ไหมครับ?
ได้เลยอะค่ะ ซึ่งฟีดแบ็กที่มันได้มามันก็จะมีความแตกต่างกันน่ะค่ะ อันเนี้ยในความแตกต่างเองอะเราก็เกิดความกังวล แล้วก็สงสัยเหมือนกันว่า 1 จริง ๆ แล้วอะ มัน มันทำได้ แต่เขาไม่ทำไหม? ก็อันที่ 1 แล้วก็มีความสงสัยเหมือนกัน กับอันที่ 2 จริง ๆ แล้วอะ มันเป็นไปไม่ได้ไหม? แบบเนี้ยค่ะ หรืออันที่ 3 เขาเองอะไม่มีความพยายามที่จะทำ
อืม
กับ บางคน ทั้ง ๆ ที่เขาไม่เคยทำ แต่เขาก็ทำ ส สุดฤทธิ์ของเขาสุด เขาเรียกอะไรอะ เต็มที่ของเขา พอเจอปัญหาเขาก็จะแจ้งเรามา เราก็จะเป็นคนแก้ปัญหาให้เขา แบบนี้อะค่ะ เราก็เลยไม่เข้า เราก็เลยไม่แน่ใจว่า สิ่งที่เราบอกไปแต่ละคนมัน มัน เขาเรียกว่า ความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันน่ะค่ะ เราก็เลยไม่สามารถที่จะประเมินได้เหมือนกันว่า คน ๆ นั้นเนี่ยทำตามเราไหม? หรือ ไม่ได้มีความพยายามเหมือนสิ่งที่เราอะครีเอตให้เขา ให้เขาทำแบบเนี้ยค่ะ พูดตรง ๆ เลย ตอบยากมาก ๆ เลยสำหรับเรื่องนี้อะค่ะ
อืม ๆ อืม ๆ อืม อันนี้ก็เข้าใจได้ครับผม อืม แล้วถ้าเอาเป็นความรู้สึกของคุณล่ะครับ การที่คุณเอามาปรับใช้ ณ ตรงเนี้ย คือส่วนตัวของตัวคุณเองแล้วเนี่ย คุณน่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ? การทำงานมันง่ายขึ้นไหม หรือมัน ยากขึ้น? หรือว่าเรารู้สึกว่า เราได้รับอะไรที่เป็นพลังลบ ๆ มากขึ้นไหมครับตรงเนี้ย? พอจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้ไหมครับผม?
ได้เลยอะค่ะ ถามว่า มันรู้สึกง่ายขึ้นไหม? ถ้าต้องใช้คำว่า คนที่จะประเมินว่า ทำไปแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยองค์กรได้ไหม? คือแผนกต่าง ๆ ที่เราไปซัปพอร์ตหรือ ร ที่เราไปเกี่ยวข้องอะค่ะ เขาเห็นด้วยว่า มันง่ายขึ้น แต่ทีนี้เนี่ยมันไปติดตรงคนปฏิบัติอะค่ะ
อืม
ว่า คนปฏิบัติเนี่ย เรากำลังกลับ กลับ กลับมามุมมองอีก มองมุ มองอีกมุมหนึ่งอะนะคะ หรือคนปฏิบัติเขาไม่ได้เห็นภาพนั้น เพราะเขาไม่ได้อยู่สูงเท่ากับเรา นึกภาพออกใช่ไหมคะ เหมือนการที่เราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราก็อยู่ขั้นบันไดที่สูงกว่า เราก็เลยจะมองเห็นอะไรอะได้ชัดกว่าเขา แต่ขณะเดียวกันเขาอยู่บันไดขั้นที่ 1 เขาก็คือเป็นผู้ปฏิบัติ เขาอาจจะมองอะไรไม่เห็น เหมือน ยกตัวอย่างเช่น เราอะอยู่บนยอดต้นไม้แต่เขาอะอยู่บนพื้นดิน แต่เราบอกเขาว่า "เฮ้ย! ไปซ้ายนะ" แต่ ซึ่งซ้ายเนี่ยเขาอาจจะเห็นแค่เป็น เป็น เป็น เป็นหนาม เป็น เอ่อ เขาเรียกอะไรนะ เป็นโคลน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นหนองน้ำ แต่เราเห็นแล้วว่า "เฮ้ย! หลุดจากหนองน้ำนี้ไปเนี่ยมันคือถนนใหญ่นะ" แล้วเราก็จะบอกให้เขาเดิน ขณะเดียวกัน เขาก็เลยไม่กล้าเดิน กับคน คนแบบหนึ่งนะคะ กับอีกคนหนึ่ง
อืม อืม
ทั้ง ๆ ที่เป็นหนองน้ำ แต่เราบอกว่า "ลุยเลย" เขาก็ลุยเดินไปเลย อะไรอย่างเงี้ย
อืม ๆ
อืม มันก็เลยแบบในมุมของเรา เราก็เลย ตอบยากอีกเช่นกันน่ะค่ะว่า ในแต่ละมุมมองของคนน่ะ มันเป็นยังไง แต่ถ้าในมุมมองของเรา เราก็เลยคิดว่า "หรือเพราะสิ่งเนี้ย มันเลยเป็นอุปสรรค"?
อืม อือ อืม ถ้าเกิดเราคิดอย่างงั้นเนี่ย ผมว่าสิ่งที่ควรจะต้องมาดูอะ ของการทำงานเนี่ยเนาะ มันก็จะมีตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอยู่ครับ ในเรื่องของทั้งพลังงานคนเนาะ ที่เราเอามาใช้ แล้วก็ความสำเร็จที่มันเกิดขึ้น คืออย่างงี้ครับ มันจะมีวิธีการวัดอยู่ ก็คือวิธีการทำงาน 2 อย่างเนี่ย ถ้าเกิดการทำงานแบบใดแบบหนึ่ง อ่า มันใช้ทรัพยากรที่น้อยกว่า ทรัพยากรที่เนี้ย มันรวมถึงคน พลังของคนที่ใช้ แล้วก็เวลาที่ใช้ ชั่วโมงงานที่ใช้ ถ้าสุดท้ายแล้ว คน 1 คนสามารถทำงานได้ 10 ชิ้น ในวิธีใหม่ที่คุณเอามาทำ เปรียบเทียบกับงานเก่าเนาะ เอ๊ย! เปรียบ เปรียบเทียบกับวิธีการทำงานเก่า ที่ใช้คน 1 คนเหมือนกัน แล้วก็ใช้เวลาเท่ากัน แต่สุดท้ายงานมันได้สัก 7-8 เงี้ย อันนี้มันก็ยังจะพอวัดได้ครับว่า เออ เนี่ย มันเป็น อะไรจะใช้แล้วดีกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ มันก็ขึ้นอยู่กับว่า เอ่อ มันมีตัวแปรเยอะเนาะ บางทีชั่วโมงเดียวที่ใช้ไปอะ คนที่เขาทำงานอะ เขาอาจจะเหนื่อยมาก ๆ กว่าการที่เขาทำงาน 1 ชั่วโมงนั้นก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะครับ มันต้องมีการเอามาดูว่าแบบ เอ่อ ล ดูความคุ้มค่าแล้วอะ ในเรื่องของ เอ่อ สุขภาพจิตของคนทำงานเนี่ย มันเป็นยังไงบ้าง? เพราะว่าจริง ๆ แล้ว ตรงเนี้ยมีความสำคัญ ถ้าเราเอางานไปยัดเขาเยอะเกินไป หรือว่าเขาทำงานไม่มีความสุขเนี่ย มันก็ ก็ไม่ค่อยมีใครอยากทำงานตรงนี้เนาะ เงี้ย ต้อง
อือ อือฮึ
ว่าเราเนี่ยเคยไปคุยกับคนที่เขาต้อง ปฏิบัติ อืม จากวิธีนี้จริงบ้างไหมครับว่า เขาชอบแบบไหน หรือว่าเขารู้สึกว่า แบบไหนเขาทำแล้วมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะครับผม?
พูดตรง ๆ เลยนะ ไม่เคยเลย แต่จากที่คุณแนะนำมาค่ะ เราคิดว่า เราอาจจะ ขาดข้อนี้ไปก็ได้ ที่เราไม่ได้ถาม เพราะเราเป็นคนวิเคราะห์เอง อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อเติบต้น อันนั้นคือวิ วิเคราะห์เอง คนนั้นเหมาะกับ อ คนนี้ เหมาะกับเรื่องนี้ คนนี้เหมาะกับเรื่องนั้น คนนั้นเหมาะกับเรื่องหมี่ แต่จริง ๆ แล้วตัวเราเอง เราอาจจะวิเคราะห์ผิดก็ได้ แต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้ให้เขามาฟีดแบ็กกลับมาหาเรา เหมือนที่คุณบอกอะค่ะ แล้วเคยถามเขา ร
อืม อืม อืม
ว่าเขาทำได้หรือไม่ได้? แล้วสถานการณ์มันคืออะไร? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันดับแรกขอบคุณมาก ๆ เลย ที่คุณเป็นกระจกให้ เราอะกลับไปมองว่า จริง ๆ แล้วอะ การที่องค์กรยังไม่ประสบความสำเร็จ หรือตามหัวข้อที่เราตั้งไว้ยังไม่ประสบ ความสำเร็จอะ จริง ๆ แล้วอย่างที่คุณบอกมันอาจจะเกิดจากตัวบุคคลก็ได้ เกิดจากความสามารถของเขาก็ได้ เกิดจากการสื่อสารของเขาก็ได้ แต่เรา แค่คิด เองว่า
อืม ๆ อืม ใช่
มันต้องทำได้ อะไรเงี้ย เราอาจจะคิด เขาเรียกอะไรนะ เอาตัวเองเป็นตัวตั้ง ใช่ไหมคะ
อืม
แล้วเป็นคน ก เอาความคิดของเราอะ เป็นตัวตัดสินคนอื่นว่า มันต้องได้ แต่ขณะเดียวกัน เราไม่ได้ไปฟังเสียงของเขาจริง ๆ เพราะในฐานะที่เราเป็นหัวหน้า เขาก็เลยอาจจะไม่ได้ถามเรา และเราเองก็ไม่ได้ไปเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยมาถาม เราด้วย นี่คือข้อบกพร่องของเรา
ใช่ครับ อืม ใช่ อืม ใช่ครับ คืองี้ครับ เออ
ที่เราต้องแก้
คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ เวลาทำงานเนี่ยเนาะ สิ่งที่สำคัญที่สุด มันก็คือคนที่เป็นผู้นำในการทำงานนะครับ บางทีคนที่เขาอยู่ล่างกว่าเราอะ เขา <tsk> เขามีสิทธิ์พูดแหละ ในทางเทคนิคอะนะ แต่ในความเป็นจริงอะครับ ในที่บางที่อะ เขา ต่อให้เขาพูดว่า เอ๊ย! คนที่อยู่ลำดับเงี้ยก็พูดได้นะ พูดความต้องการตัวเองได้ แต่ในความเป็นจริงอะ เขาก็กลับพูดไม่ได้ ถึงเขาพูดไปบางทีเสียงเขาเนี่ยไม่ถูกนำไปปรับใช้ ไม่ถูกนำไปใช้งาน เขาก็เลยจะไม่ค่อยพูด เพราะฉะนั้นน่ะครับ คนที่เป็นหัวหน้าจะต้องปกป้องสิทธิของคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราอะให้ได้มากที่สุด คือเราต้องรู้ด้วยว่า งานที่เขาทำเนี่ยมันหนักเกินไป มันยังไงเกินไปไหม คือบางครั้งน่ะ เราอาจจะเห็นว่า เอ๊ย! เขาทำงานนิดเดียวเนี่ย แล้วสุดท้ายแล้วประสิทธิภาพ ถ้ามันออกมาได้มากกว่า มันก็ถือว่าเป็นกำไร แล้วก็เป็นวิธีการทำงานที่เราถือว่าทำได้ดีมาก ๆ แล้วครับผม เราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีอะไรที่มันแบบใหม่มากมาย ทำนู่น ทำนี่ อะไรให้มันแบบ <tsk> เว่อร์วังเนาะ ขอแค่งานน่ะครับมันออกมาตามความต้องการ หรืออาจจะสามารถพัฒนาต่อได้ ผมคิดว่าแค่เนี้ยมันก็ถือว่า มีความจำเป็นมาก ๆ แล้วเนาะสำหรับการทำงาน ก็อยากจะให้ลองไปมองดูให้ลึกขึ้น เข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นครับ เดี๋ยวมันจะดีตามมาครับผม
อือฮึ อือ อ๋อ ค่ะ ขอบคุณนะคะ ที่เป็นกระจกสะท้อนดูตัวเรา มันทำให้เรามองแต่เป้าหมาย แต่เราไม่ได้มองสิ่งที่อยู่รอบข้างของเราอะค่ะ มองว่ามันจะทำยังไงเท่านั้นเอง ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยอะนะคะ สวัสดีค่ะ
ยินดีครับ